Ho capito, io noto ogni tanto che cioè, ho notato che in palestra molte volte, uhm, magari ci si sente un po' anche giudicati, se sei alle prime armi. Non lo so, vedi queste persone che ti sembrano così preparate, che sanno sempre come muoversi, cosa fare, conoscono gli attrezzi e, mhmm, però allo stesso tempo, cioè e e e s e diciamo che forse, mhmm, quel tipo di collettività appunto, mhmm, non lo so, è un po' isolante in realtà, è un po', uhm, un'attività solitaria appunto quella della palestra, no?
Mh. Mh. Okay. Esatto, esatto. Ed è ed è proprio per quello che io sconsiglierei a quel punto di andare in palestra da soli. Magari coinvolgi qualcuno della tua cerchia, o semplicemente, ecco, fai un'altra cosa che puoi fare in gruppo, uno sport di gruppo, ce ne sono tanti, però ovviamente ogni sport ha le sue peculiarità; quindi io magari posso amare, non so, il tennis, un'altra persona, mhmm, mhmm, l lo odia. È veramente è verament esatto, esatto. Ci sono delle alternative accessibili o anche, insomma, semplicemente per tenersi in forma una camminata la mattina o la sera invece di prender la macchina, uhm, andare a lavoro in biciclet magari fare una combo, no, un po' di mezzi pubblici, un po' di bicicletta, un po' di camminata, scendere una fermata prima, sono tutte delle piccole strategie, no, però per per restare attivi senza andare appunto in palestra.
O il padel che va molto di moda adesso. <chuckles> Certo, quindi per me che sono uhm, insomma, che che boicotto la palestra, cammina no, non la boicotto, sto scherzando. Camminare tanto potrebbe essere, ehm, un'alternativa, insomma, farmi una bella passeggiata, ehm, perché pigra non sono pigra, per cui, quindi, insomma, cominc potrei cominciare così, tu dici, visto che sono alle prime armi.
Sì, e È ri è risaputo.